Sag mal, wie gibst du Unterstützung, ohne dich dabei selbst aufzuop aufzuopfern?
Oh, also, ich glaube, jeder ist ja mal irgendwie in 'ner Situation, wo man jemand anderen unterstützen muss und sich dann nicht direkt aufzuopfern oder sich selbst zu verlieren, das ist, ja, relativ schwierig, gerade am Anfang, würde ich sagen.
Mhm. Kannst du vielleicht irgendwie 'n Beispiel nennen, wo du irgendwie geholfen hast und vielleicht sogar fast dabei auf der Strecke geblieben wärst? <giggles>
Mhm. Ja. Also, da gibt's einiges an Situationen. Ähm, die 1., die mir so einfällt, wäre auf jeden Fall: Ich bin mitten im Studium. Und man kennt das ja, wenn man irgendwelche Freundschaften im Studium hat, ist es immer so 'n bisschen schwierig. Gerade wenn man irgendwie im gleichen Kurs ist, dann wird halt immer gefragt: „Kannst du mich hier mal unterstützen, oder kannst du mir hier mal helfen?“ Und irgendwie ist es dann oftmals dazu gekommen, dass ich mich irgendwie 'n bisschen vernachlässigt habe und erst mal den anderen Leuten geholfen habe. Ich bin halt auch so 'n bisschen ja, leider so 'n totaler People Pleaser. Also, <chuckles> ich versuche, jeden happy zu machen. <chuckles> Und genau, so 'ne Situation war das gewesen.
Mhm. Mhm. <giggles> Ja. <laughs> Ah, okay. Und, ähm, w was würd oder kannst du sagen, was du vielleicht im Nachhinein vielleicht anders gemacht hättest, oder
Mhm. Ja, Oh, also definitiv, das 1. wäre, hm, gewesen, definitiv zu lernen, irgendwie nein zu sagen, wenn man gerade irgendwie selber so viel zu tun hat. Ähm, und das nächste wäre definitiv, ähm, dass ich einfach, ja, 'n bisschen Durchsicht hätte und auch den anderen gesagt hätte: „Okay, ich habe gerade so viel zu tun. Ähm, ich kann das jetzt ich kann jetzt auch nicht helfen“, oder ich hätte eben jemand anderen empfohlen, der vielleicht helfen kann. Also, mir tut das immer so so 'n bisschen leid. Ich bin selber nicht so die Stärkste in den ganzen Fächern und andere Leute irgendwie zu helfen, weil ich dann mal irgendwie was gemacht habe, ist irgendwie so 'n bisschen schwierig.
Mhm. Mhm. Mhm. <laughs> Ja. Ähm ist es denn auch so, weil ich höre jetzt gerade raus, dass du halt schon so 'n Mensch bist, der gerne hilft und versucht, anderen zu unterstützen, jetzt gerade auch vielleicht auf das Studium, ähm, bezogen. Ist es denn auch so, wenn du mal Hilfe brauchst jetzt mal aufs genau, vielleicht in irgendein Seminar, wo du vielleicht Schwierigkeiten oder so hast, ähm geben dir dann deine Kommiliton:innen, ähm, das auch irgendwie wieder zurück? Also das d oder bist du dann so diejenige: „Ich helfe immer, aber von den anderen kommt nix?“ Hattest du auch schon mal so 'ne Situation erlebt?
Mhm. Ja. Mhm. <giggles> Ja. Ah, ja. Also, es ist schwierig. Also erstmal in meinem Studienkurs, ich würde sagen, sind halt 90 %, äh, nur Männer, Jungs, wie auch immer. Also, ich bin wir sind die einzigen 2 Mädchen. Und klar, also, wir beide halten dann so 'n bisschen zusammen irgendwie. Ähm, helfen uns gegenseitig, aber ganz oft kommen dann halt, ähm, ja, die ganzen Jungs von unserem Kurs und dann ist es halt so: „Ihr habt's ja sowieso gemacht“, irgendwie. Also wird immer nachgefragt nach Hausaufgaben oder sowas. Aber meistens, wenn man dann zurückfragt, jetzt bei den Leuten, die immer wieder ankommen, da kommt, glaube ich, eher weniger zurück. Das sind halt so, ne, Kandidaten, wo man schon im Vorhinein weiß, die Hälfte von den Hausaufgaben ist irgendwie mit ChatGPT oder sowas gemacht.
Okay. <chuckles> Mhm. Mhm. Okay.
Genau, also, ne, darauf kann man sich jetzt nicht verlassen, aber wie gesagt, wenn's jetzt so im freundschaftlichen, ja, Kreis ist, wie zum Beispiel mit den Mädchen aus meinem Kurs, da ist es definitiv 'n Geben und Nehmen.
I Mhm, okay, das ist ja schon mal gut, dass, ähm dass das halt, ja, so 'n Geben und Nehmen ist und nicht nur so 'ne einseitige Geschichte ist. Ähm, wie ist das zum Beispiel, wenn du jetzt, ähm, um Hilfe gebitten äh, gebeten wirst, ähm, w woran merkst du halt, ähm, dass das jetzt vielleicht deine Hilfe, dass es bei dir selber oder du kommst so an einen Punkt, wo du sagst: „Oh, ich kann nicht mehr.“ Also, gibt's da auch schon so Warnsignale? Also, d oder ja? <chuckles>
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, hm, schwierig zu sagen, so ich würde mal behaupten, dass es ganz oft dann irgendwie so kleine Sachen sind, wie zum Beispiel.: Man merkt, dass man seine eigenen Sachen noch gar nicht fertig hat, aber schon anfängt, anderen zu helfen. Und dann das ist natürlich irgendwie total widersprüchlich. Also, grad im Studium sollte man ja Prioritäten auf sich selber haben, meistens. Ähm, und, äh, ja, das ist so 'n Anzeichen. Und ich würde sagen klar, wenn man dann auch irgendwie schon körperliche Anzeichen hat wie Kopfschmerzen oder irgendwie, ähm, man schläft nicht mehr so gut, weil man 1.000 Gedanken hat oder nachts dann doch noch jemanden schreiben muss auf WhatsApp und irgendwas schicken muss, irgendwelche Hausaufgaben, weil derjenige das noch nicht hat. Das ist natürlich nicht gut. Und das sind auch schon so Anzeichen, wo man sagen sollte: „Okay, vielleicht ist es jetzt' n bisschen too much.“
Mhm. Äh, ja. Mhm. Mhm. Und, ähm, also, wenn du dann halt genau, wenn's jetzt wirklich zu viel wird, ähm, ob du dann auch dann Grenzen setzen also, ähm, und und wie setzt du die Grenzen? Bist du dann knallhart und sagst dann so: „Jetzt reichts?“ Oder, äh, gibt's irgendwie so besondere Sätze, die du dann formulierst, um der Person vielleicht nicht vorn Kopf zu stoßen?
Ja. Mhm. <chuckles> <giggles> Ui, also, ich würde sagen, definitiv, ähm, in erster Linie ist es natürlich sagt man das erstmal so 'n bisschen freundlicher. Ich glaube am Anfang, dann sagt man so: „Hey, gerade, äh, habe ich selber viel zu tun. Schreib mir irgendwie morgen nochmal oder sowas.“ Wenn das aber nicht durchkommt, dann muss man halt manchmal auch so der die harte Antwort ergreifen und irgendwie sagen: „Hey, ne, lass gut sein“ oder gar nicht antworten. Und ich glaube, in den meisten Fällen, da merken die Personen das: „Okay, gerade geht das nicht. Ich muss mir jemand anderen suchen oder selber machen, im schlimmsten Fall.“ <chuckles> Ähm, aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht knallhart und und gehe da irgendwie und schreie die Leute an oder schreibe irgendwas Gemeines, damit die vom Leib bleiben. Aber nein, sowas eher, ja, freundlich es formuliert.
Mhm. M Mhm. <chuckles> Mhm. Okay. Und, ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei dir im Kurs, ähm, jetzt jemand dich um Hilfe bittet und, ähm, aber du dann wirklich 'n klares „Nein“, ähm, äh, oder, ja, aussprichst, ähm, b b ja, akzeptieren die das und, also oder beziehungsweise wenn sie es nicht akzeptieren, fühlst du dich dann unter Druck gesetzt genau unter Druck gesetzt und wie gehst du dann damit um?
Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Hm, ähm, also, Gott sei Dank war ich noch nicht so in der Situation, wo jemand irgendwie mir widersprochen hat und gesagt hat: „Kann weiß ich nicht, schicks doch bitte irgendwie.“ Also, meistens sind es halt nicht Leute, die man so wirklich gut kennt, sondern einfach, ja, die man mit im Kurs hat et cetera. Oder mal irgendwie von anderen Klassen gibt's auch ganz viele Leute, die mal irgendwie was fragen. Ähm, ganz oft doppeln sich ja auch irgendwie Sachen. Wenn man irgendwie 'ne Kursarbeit hat, dann ist es ja meistens bei den anderen gleich und so 'ne Sachen. Da helfe ich natürlich gerne, wenn man das schon alles fertig hat. Ich meine, Fotos verschicken ist jetzt kein Problem. Ähm, aber jetzt auf die Situation bezogen, dass Leute das nicht akzeptiert haben und irgendwie, ja, frech wurden oder sowas, das hatte ich jetzt noch nicht. Also, meistens wird es dann akzeptiert. Und ich meine, ich glaube nicht, dass die Personen so in der Situation sind, irgendjemanden zu drängen. Also, die wollen ja was von dir.
Mhm. Mhm. Okay, das ist ja schon mal gut, dass du da, äh, in deinem Studium noch nicht in diese Situation gekommen und nicht gebracht wurdest. Und wie ist das, ähm, so außerhalb des Studiums? Also, ähm, ich habe ja halt schon rausgehört, dass du wirklich eine sehr hilfsbereite, freundliche Person bist. Wie ist das, ähm, jetzt, ähm, vielleicht in der Familie, äh, oder bei Freunden außerhalb des Studiums. Ähm, gabs da auch schon Situationen, wo, ähm, du um Hilfe gebeten worden bist und du schlecht „nein“ sagen konntest, aber dann auch extrem an die Grenzen gekommen bist, aber weil du halt nicht „nein“ gesagt hast und dann noch jetzt, ja, in dieser Zwickmühle bist: „Oh nein, ich habe selber noch“ Also, du studierst ja, du hast halt das Studium, dann, ähm, dann kommt das noch dazu und das noch dazu. Also, gab's da auch schon mal so richtig Situationen, wo du dann auch echt dachtest: „Oh nein, ich habe viel zu viel oder viel zu vielen Leuten „ja“ gesagt, obwohl ich grad mit meinen Aufgaben nicht mehr hinterherkomme?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Also, da gibt's einige Situationen. Also, ich glaube, so klassische Sachen sind irgendwie, wenn Freunde irgendwas von einem wollen. Also, ich hatte dann als 1. so den Führerschein von der Freundesklasse. Und dann, man kennt es, wird dann immer gefragt: „Kannst du mich abholen? Kannst du mich da hinfahren?“ Und ich meine, es ist halt am Anfang war es alles noch in Ordnung, wenn so vorher Bescheid gesagt wurde. Aber dann später, wenn es dann wirklich so an die Grenzen ging von abends irgendwie vom Club abholen oder sowas. Das ist natürlich 'n bisschen unangenehm. Ähm, genau, solche Situationen gab es. Da hätte ich dann lieber vom Anfang an her gesagt, hey, ich bin aber kein Taxi <giggles> oder sowas, ne? Aber, ähm, das hat sich eigentlich von alleine geklärt. Und andere Situationen jetzt im Familienkreis, ähm, da fällt mir eine ein, obwohl da <clears throat> ich jetzt nicht unbedingt „nein“ sagen würde oder auch „nein“ gesagt habe. Ähm, und zwar ist es natürlich, ähm, meine Oma gewesen. Wir haben ich und meine Mutter, wir haben die alleine gepflegt gehabt. Und ich würde mal sagen, gerade wenn man ich war da so 16, 17, ist halt so 'n Alter, wo man das nicht. Also, man macht das ja schon gerne, aber trotzdem, man ist halt so 'n Teenager und man möchte jetzt nicht den ganzen Tag bei der Oma sitzen. Also, so 'ne Situation gab's auch schon, ja. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Mhm. Und, ähm, hast du vielleicht irgendwie, ähm, 'ne Freundin oder 'n 'n Freund oder Kumpel, ähm, wo du die auch schlecht „nein“ sagen können? Auch gerne viel helfen und du dann aber so mitbekommst: „Oh Gott, die hat jetzt so viel Aufgaben von anderen übernommen, die kommt grad an ihre Grenzen. Ähm, würdest du sie drauf ansprechen und vielleicht ihr raten, vielleicht manchmal „nein“ zu sagen und vielleicht weniger, ähm, Aufgaben zu übernehmen? Hattest du das auch schon?
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, also 'ne Schulfreundin von mir, mit der ich noch nach der Schule auch Kontakt hatte, ähm, wir beide waren eigentlich immer so relativ gleich und sie hatte eben so 'ne ähnliche Situation wie ich mit dem Führerschein auch eben. Und wir haben uns erst letztens getroffen, also ist ja jetzt schon echt lange her mit der Schule, ähm, aber trotzdem fragen, äh, Leute immer noch aus ihrer ehemaligen Klasse, ob sie sie irgendwo hinfahren können oder abholen können. Und da war ich auf jeden Fall auch schon geschockt und habe auch gesagt: „Das lässt du noch mit dir machen? Ich meine, du hast ja jetzt du bist ja nicht wirklich mit dem befreundet und irgendwie sehen die das schon so als total selbstverständlich an.“ Und da habe ich dann auch gesagt: „Also, da musst du auch mal 'n bisschen aus dir rauskommen und sagen, ne, also, das geht nicht mehr.“ Und dann müssen sie halt selber 'n Führerschein machen. Ich weiß nicht. Also, das ist ja schon extrem.
Mhm. Mhm. Ja, vor allem, wenn das dann in die Richtung Ausnutzen geht. Ähm, also es gibt ja leider viele Menschen, die merken dann auch bei Menschen: „Oh ja, die kann eh nicht nein sagen, die ist hilfsbereit“ und die nutzen das dann aus. Und, ähm und wenn und wenn selber wenn man die dann selber anspricht: „Du ich habe jetzt mal hier ein Problem, ich komme da nicht weiter, ich brauche Hilfe oder kannst du das übernehmen, oder kannst du mich vielleicht auch mal zu 'ner Party fahren?“ Ähm, das gibt's ja leider auch und, ähm, deswegen muss man also ich glaube, da man muss so 'n, ähm, Maß finden, ähm, wo beide Seiten also wo man beiden Seiten irgendwie gerecht wird. Wenn man natürlich merkt: „Ja, da ist jetzt 'ne Person, die nutzt mich nur aus,“ dann hinterfragt man ja auch: „Ja, ist das dann auch wirklich die richtige Freundin oder richtiger Freund?“ Ähm, da muss man ja auch immer so 'n bisschen abwägen. Also, ich denke mal, jeder Mensch hat bestimmt schon mal die Situation gehabt, wo wo es wirklich Leute gab, die einen nur ausgenutzt haben und, ähm, ja dann noch nicht mal dankbar waren. Das finde ich halt auch immer sehr traurig. Ähm, äh, aber, äh, genau, hm
Ja. <chuckles> Mhm. Das stimmt, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Definitiv, ja. Ja. Mhm.
Gibt's fällt dir noch 'ne Situation ein vielleicht, wo wo sowas mal war, vielleicht, ähm, bei dir selber oder, ähm, bei anderen Personen?
Mhm. Mhm. Ähm, also so 'ne Situation jetzt nicht. Aber wie du angesprochen hattest mit den anderen, ähm, Leuten. Also, ich war selber so so naiv, so 'n bisschen, gerade wo ich jünger war. Und ich habe das auch erst so wirklich gelernt, ähm, da rauszusteigen, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Der ist nämlich das komplette Gegenteil von mir. Also, ich bin eher so introvertiert, er extrovertiert. Und er hat mir das auch so 'n bisschen beigebracht, dass man auch einfach mal nein sagen kann. <chuckles> Und, äh, wenn dann ich irgendwie zu ihm gekommen bin und gezeigt habe: „Ey, der hat mir das und das geschrieben. Oder sie hat mir das und das geschrieben und gefragt, ob ich das machen kann.“ Dann hat er mir gesagt: „Nein, jetzt ist es schon guck mal auf die Uhr, jetzt machst du das nicht mehr. Das ist ja total, weiß ich nicht, ne nicht normal.“ Und da habe ich auch erst die Sichtweise so 'n bisschen bekommen. Ich glaube, durch andere Personen lernt man das so 'n bisschen, was eigentlich, ja, der Regel entspricht und was noch im Rahmen ist. Und irgendwie hatte ich so 'n total verfälschtes Bild, dass man sich irgendwie total verstellen muss für Leute und denen immer helfen muss und sich so schleifen lassen sollte. Aber wie ich die Sichtweise dann mitbekommen habe, da ist dann erst richtig, ja, irgendwie gereift in einem. Und dann hat man das auch erst alles verstanden. Also, manchmal helfen i andere Sichtweisen von Leuten doch ganz schön. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm. Ja, das, äh, wollte ich auch grade sagen. Und das ist ja auch schön, dass, äh, dein Freund, ähm, dich so 'n bisschen dann auch in die richt ja, richtige Richtung, aber halt auch mit beigebracht hat, so: Du musst auch mal nein sagen. Und, ähm, es ist ja auch manchmal so, wenn man vielleicht nein sagt, dann hat man ja manchmal auch so 'n schlechtes Gewissen, aber i
Ja. Ja, mhm Das stimmt, ja. <chuckles>
Aber davon sollte man sich, glaube ich, auch nicht beirren lassen. Weil man muss ja auch so 'n bisschen an sich denken und wenn man sich immer für andere aufopfert, dann bleibt man ja wirklich auf der Strecke. Und das ist dann ja wirklich schon ganz gut, dass dein Freund dann auch dich da in die richtige Richtung gelenkt Dass du, ja dass du dann halt auch in gewissen Situationen auch mal nein sagen kannst und ich denke mir auch immer: „Gute Freunde, die verstehen das auch, die akzeptieren das auch.“ Und, ähm und, ähm, ja, die Menschen, die's halt nicht akzep akzeptieren oder dann vielleicht darauf wütend reagieren, da sollte man wirklich hinterfragen: „Ja, ist das wirklich so 'n guter Freund oder 'ne gute Freundin?“ Ähm, deswegen, also, ich sage immer: „Man muss 'n gutes Mittelmaß finden, egal in welchem Bereich.“ Und, ähm, es gibt ja auch so diesen gesunden Egoismus. Also, 'n bisschen Egoismus muss man, glaube ich auch ha ähm, ja, genau und ja. <giggles>
Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Definitiv, ja. Mhm. Definitiv, ja. Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Mhm. <chuckles> Okay. Also ich würde s sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall in erster Linie für das Gespräch. Hat mich super gefreut, auch mit dir da drüber zu reden und meine Meinung zu teilen. Und ich denke, man sieht sich dann.
Ja, ich fand das Gespräch auch sehr gut und, ähm, ich habe auch, ähm ja, ich fand das sehr schön, dass du offen gesprochen hast. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch 'n schönen Tag <chuckles> und bis dahin. <chuckles>
Mhm. <chuckles> Jo.